Thường á thì, ờ, mình mỗi thì mình về đến nhà thường khoảng độ là 5:30, 5:40, mình tranh thủ mình tập khoảng tầm 6:00, ờ, 15, 20 gì đó mình nghỉ, khoảng độ nửa tiếng hơn á. Ừ, rồi thì mình nghỉ nếu như mình ngài giãn cơ đây đó ừ.
Ừm. Ừm, yeah. À há. À, à, là cũng là ba mươi mỗi ngày thôi, đúng hông? Là là không có tốn nhiều thời gian của bạn, đúng không? Wow! Quá hợp lý luôn đó. Ừm, ừm, wow, và mà thấy 1 tháng sau á, là là tập tới 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng này thì lúc đó thấy có hiệu quả hẳn hơn về mặt tâm lý luôn rồi, cả về mặt thể chất luôn. Ừm. Vậy hả? Ừm, ừm, bạn có à há.
Ừm, ừ. <laughs> Ừm. Ừm. Ừ. Có, có chứ bạn, cái này chắc chắn mà, ừm, ừm. Mình làm, ờ, mình làm tối rồi mình còn, à, bên cạnh mình tập mấy cái bài giãn cơ rồi mình còn theo cái phương pháp thiền thở yoga nữa mà. Ừm. <chuckles> Tức là mình ngồi, à, mười, mười lăm phút hơn, ừm, mình thả lỏng cái, a, đầu của mình ra, cố gắng đừng có suy nghĩ gì hết, để cho mỗi khi tối đi ngủ, ơ, thì mình mình tại vì mình tập cái vấn đề này trước khi ngủ thôi. Ừ, mình mình phải ngồi khoảng 15 phút để cho nó thoải mái rồi mình ngủ mình thấy giấc ngủ nó có vẻ sâu hơn. Ừm.
Ừm. À, thiền thở yoga là ngồi yên một chỗ xong rồi nhắm mắt lại rồi đầu tóc suy nghĩ lung tung quá, đúng không? Hừm. Ừm hứm. À há. Ờ. Ừm. À, ừm. À há. À, là để, kiểu, giống như ngủ mà đừng có suy nghĩ tùm lum tùm la á, đúng hông? Kiểu, giống như là, có cái chuyện gì thi cứ ngồi mình mình nghĩ hết đi á, đúng hông? À, ừm. Ừm.
Đúng rồi, mình tập thở để cho ừ, <chuckles> đúng rồi, đúng rồi đó, kiểu như, mình buông lên thả những cái vấn đề mà trong ngày mình gặp phật ấy rồi để cho mình ngủ ngon hơn thôi. <laughs>
À hả? À. Wow! Trời ơi, bạn có những cái cách thông minh dễ sợ luôn nha mà rất là nhẹ nhàng luôn á, bạn có bao giờ mà, kiểu ừ, bạn có bao giờ mà, kiểu, giống như thử những cái bài luyện tập mà mạnh hơn chưa? Kiểu, giống như là, chạy bộ rồi tập thể hình này nọ á, thì thì bạn thấy mấy cái đó nó ra sao? Ừm.
Ừm. Cám ơn bạn nha. Ừm. Ờ. Ừm, có chứ bạn, có, có, có, có nha, mình, à, thường á thì, ờ, ừm, mấy cái môn thể thao mà hoạt động mạnh hơn thì mình sẽ chơi vào cuối tuần thôi, ừ, thứ bảy, tại vì trong công ty mình, mấy anh em có cái sở thích là đá bóng. Ừm, cho nên là tầm chiều thứ bảy mà đi làm về xong mát mát á, là mấy anh em, à, chuẩn bị hội họp ra sân bóng đá 5-5 hoặc là 7-7 tùy theo cái số lượng người thôi. <laughs> Ừ.
Ừm hứm. À há. À, vậy hả? Wow. Ừ. À há, à, vậy hả? Ừm. À há. Ồ. <laughs> Ê, cái đó mình thấy hợp lý đó nha, ừm, coi giống như là coi ông sếp như trái bóng vậy đó, xong rồi tha hồ mà đá để giảm căng thẳng, đúng không bạn? Ừm, ồ, vậy hả? Trời ơi, là rọi nó s ông sếp đi luôn. Wow! cái đó là tranh thủ trả thù riêng cũng được đó nha. <laughs>
Ừ, mà sếp ông sếp mình ổng cũng khoái đá banh mà, thì, ờ, sếp rủ sếp đi luôn, ừm. Ừ, thì ông sếp thí dụ như hôm nào <laughs> thì hôm nào mà ông sếp ổng sắp xếp được thời gian thì kéo ổng vô ổng chơi luôn mà, ừm, ổng cũng hay thích đá banh cho nên là mấy anh em, ơ, cũng rủ, ừm.
À há. À, vậy hả? Trời ơi. À.